Ja, ja. Ja, ja. Sicher. Sicher.
Man will ja was gegen machen, aber das Geld ist einfach das Problem für die meisten Leute und für uns auch.
Mhm. Ja. Ja. Na ja, da, äh, kann man sehen, vielleicht ein Stück nach dem anderen, weißt du? Oder sehen, ob sie ’n alten verkaufen kannst irgendwo, wo sie noch gar nicht benutzen oder irgendwie
Ja, ja, ja, das das stimmt. Also, die Hauptsache ist aber die Solaranlage, weißt du, die um um das wirklich was zu tun für die Umwelt. Ja, aber wie gesagt, so um die 20.000, 25.000.
Ja, finde ich stark. Doch, das finde ich gut.
Und, ähm, tja, denn, ähm, i wir haben auch keine Elektroautos, weißt du, die sind ja auch sehr, sehr teuer. Und, ähm, wenn man wirklich was machen will, dann muss man schon Geld haben zu investieren, weißt du?
Aha. Ja. Mhm. Mhm. Aha. Ja. Mhm. Mhm. Ah, nicht unbedingt, du du du brauchst nicht äh, äh, <laughs> du kannst hier ein Lagerfeuer m machen im Garten und die Wäsche kannst du auch draußen hin aufziehen und im Winter kannst du ein kleines Feuerchen drin machen. <laughs>
Hm. Na ja, okay, okay. Bisschen extrem, weißt du? wenn der das macht. Ja, gut.
<laughs> Ah, komm schon, es ist spaßig. Ja. Gut.
Genau. Ja, gut. Vielen Dank für das gute Gespräch und noch 'n genieß deinen Samstag, ja?
Mhm. Ich ja dir